ああ、そうですね。まあ、確かになんというか、まあ、その時の言い方とかもあるのかもしれないですけど、なんかちょっと
うーん。 うん。 なんかそうなんですよね。
鼻につく言い方というか、なんかそうですね。なんとなく変な雰囲気だなっていうのは分かるんですけど。で、そのはい。
うん、なんか、なんでしょうね。なんか、せよくその方が言われるのが「ええ、かわいそう」って言うんですよ。うん。
ああ、なるほど、もう口癖のような感じで言われるんですね。
うーん。 ま、そうなんですよね。まあ、お好きな友達ではあるんですけど、ま、なんか、ちょっとかわいそうなご場面が私にあると、ええ、それはかわいそう、うーん、かわいそう。みたいな感じで、なんかかわいそう連発されちゃうので、なんかどんどん私がかわいそうな人みたいに感じてきちゃうんですよね。
はいはい。 はいはいはい。 おおお。 ああ、なるほど。 ああ、そうなんですね。なんかその、なんというか、ん、同情されるっていうか、なんというか。その、ネガティブな言葉というか、なんかそういうのを受け取るっていうのは少しいい気はしないですよね。はい。それでそのはいはい。
うーん。 うーん。 そう。あ、そうなんですよ。 うーん。 なんか昔うん。昔もなんかあって、その同じ友達ではないんですけど、ある人に高校の時の友達なんですけど、何かがあってこう、「なええ、かわいそう」って言われたのがやっぱり、めちゃくちゃその時はムカついたんですよね。
はいはい。 はい。 ああ、なるほど。 あ、そうなんですね。はい。なんというくすはいはい。
うーん。なんかかわいそうにちょっと自分が異常に反応してしまっているのかもしれないんですけどね。
は。 あ、いえいえ、そうです。その、人それぞれのなんか嫌な言葉っていうのはありますからね。はい。そのじゃあ、その「かわいそう」って言われた時に、そのなんか内容次第では許せるんですか？ほんとに、自分に。例えばですけど、まあなんか、そうですね。転んだとか、なんかほんとに、自分にかわいそうなことが起こった時のかわいそうとか、許せるっていうことですかね？
うん。 うーん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。